Doğru söylüyorsun, evet. Ama şey de mesela çok mantıklı sanki, hakikaten stok konusu kritik bir konu galiba. Eee, değil mi? Bir de, hani, belki de mağaza kiraları, hani, ne kadar büyük, değil mi? Çünkü, hani, "Zaten o mağaza var, niye yok ki?" diyeceksin ama bir yandan da, hani, ne kadar büyük o kadar pahalıya geliyordur, değil mi?
Evet, kesinlik A, çok etkili. Çok etkili. Hı hı, çok, çok etkili. E, tabii. Tabii, hani, dijital, eee, platformların bu kadar çok yaygın olması, online alışveriş için, eee, işte, kiraların çok artması, her ülkede yaşanan ekonomik krizler, özellikle pandemi sonrası. Çünkü pandemide, eee, çok uzun bir süreyi pijamalarla geçirdik. Yani insanlar alışveriş yapmadılar, ihtiyaç hissetmediler. Bence bu da çok büyük bir dön deneyimdi bu sektör için. Bu da çok etkili.
Hımm. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, doğru. Peki, eee, en çok hangi Ya da, hani, şöyle sorayım: En çok diye sormayayım da sana Birazcık da bana fikir de vermiş olursun. Eee, Hangi sektörlerden alışveriş yapıyorsun, eee, online?
Hı hı. Hı hı. Yani, ııı, ben gerçekten online alışverişte yine kadınlık kartımı kullanarak, ııı, çok seviyorum ya. Bu mağaza, eee, gezmelerine, bu ceket vs. bayılıyorum onlara bak. Ayakkabı da alırım ve her seferinde numarası yanlış çıkar. Bu da benim ayrı bir <chuckles> kötü deneyimlerimden biri, benim hatam olur. Çünkü g her markanın kalıbı farklı. Evet, kalıbının farklı olduğunu deneyimleyerek öğreniyorum mesela. Eee, kozmetik ürünlerinde birazcık şeyim, emm, temkinliyim, diyelim. E, çünkü kozmetik ürünü Ya insanlar birazcık, ımm, online alışverişte artık markanın orijinal ürünlerine de çok dikkat ediyorlar. Biraz bir farkındalığımız oluştu müşteri kitlesi olarak. Eee, mesela bu online platformlarda bazı ürünlerin orijinal olmadığıyla ilgili haberler dikkatimi çekiyor. Evet. E, şimdi kıyafet kolay. Yani, bir ceket size bir zarar vermez. Sadece cebinize zarar verebilir ama kozmetik ürünün, eee, dönüşü olmayabilir. Hastalık olabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla o konuda biraz temkinliyim, onlara dikkat ediyorum.
<chuckles> Hımm. Hıı. A, evet. Evet. Ayakkabı da kolay değildir ya. Hımm. Evet. Hıı. Hımm. Neden? Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. A, doğru söylüyorsun. Evet, hı hı. Hı hı. Doğru, evet. Dönüşü yok, doğru. Hı hı. Anladım. Peki gıda alışverişi yapıyor musun online?